Mhm, merasakan masa transisi itu seru, ya, Kak, eee, lebih tepatnya aku tuh ngerasa seru kalau udah dilaluin, Kak. Tapi kalau misalnya belum dilaluin atau lagi dilalui, itu rasanya kayak belum merasakan titik serunya itu di mana, gitu. Kadang itu kan, kadang itu gini orang orang, ya, ke manusia gitu ngerasain seru, "Eh, seru!" Gitu, tuh, kalau, eee, dia itu udah ngelewatin, gitu. Kayak misal, nih, naik apa, tuh, eee, kora-kora atau apa, tuh, <tsk> kayak naik ke sekih kayak, mmm, apa ya, mainan di sirkus. Kita, kan, ngerasa seru ketika kita udah ngerasain titik pengalamannya itu kan, kayak gitu. Nah, sama kayak kayak ditransisi kerjaan ini gitu, kan. Aku ngerasanya seru itu ketika memang udah dilaluin. Dan serunya itu ketika gini, "Wah, ternyata aku bisa, ya, ngelalui itu. Wah, ternyata aku bisa, ya, ngelaluin titik sulitnya itu," gitu. Jadi, eee, titik serunya itu ketika aku berhasil ngelalui sesuatu yang sulit, padahal dulu mikirnya, "Ini susah banget kayaknya nggak bisa, deh. Eh, kayaknya ini susah banget mau resign deh," kayak gitu.
Mhm. Mmm, oke. <chuckles> Mhm. Mhm. <laughs> Wah, bener, sih, Kak, setuju, ya, pastinya kita akan, eee, merasakannya dulu, ya, baru bisa kayak memberikan, apa ya, tanggapan apakah ini sesuatu yang menyenangkan atau malah s kebalikannya, gitu kan. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi masa transisi ini enggak, Kak. Kan, tadi Kakak bilang sempat, eee, apa ya, sempat, eee, enggak suka sama lingkungannya, nih, apalagi saat magang itu, kan. Nah, pas saat-saat itu yang selama 5 bulan Kakak pernah enggak, sih, kayak, cerita ke teman atau mencari dukungan gitu dari keluarga ataupun kerabat, gitu.
Mhm. Betul. Mhm, <tsk> eee, ada, sih, Kak, aku tuh, kalau mencari dukungan bukan ke keluarga. Nanti kalau ke keluarga takutnya keluarga tambah sedih kan. Jadi aku, eee, nyari dukungan, tuh, ke temen gitu kan. Aku cerita, tuh, sambil nangis-nangis, gitu ya, habis habis digosipin gitu. Dan ternyata, teman aku tuh juga merasakan hal yang sama, gitu. Iya, jadi iya, tapi aku ngerasa seneng kalau dia maksudnya ada temennya, gitu loh, jadi aku merasa bukan aku doang yang salah, gitu loh, Kak. Jadi aku ngerasa, oh, ternyata memang ada, ya, maksudnya teman aku yang kayak gini, jadi aku merasanya kayak, oh, ternyata kita mengalami hal yang sama, gitu, kita berjuang bersama, gitu. Tapi itu dibeda perusahaan, sih, Kak, mmm, kayak gitu. Dan aku ngerasanya, ya, udahlah kita jalanin aja, ya, gitu, jadi dukungan itu dari teman sepenuhnya.
<chuckles> Betul betul. Mhm. Waduh. <chuckles> Wah, aduh nasib, nih, Kak. <chuckles> Mhm. <chuckles> Mmm, oke. <coughs>